Очень отвлекают прожекторы, когда, а, идёшь. Во-первых, там есть 1, который, а, за тобой едет. А, и есть ещё это всё часто снимают ещё на камеру. То есть вот, а, на самом подиуме, в самом конце вот, где вот он кончается, и модель ещё позирует, там стоит камера обычно, которая это всё либо записывает
Так. 1 камера автоматическая, да? Без оператора.
Э, по-моему, с оператором, я не помню уже. Но, по-моему, с оператором. И, в общем, а, там стоит эта камера, и она либо записывает, либо транслирует именно вот прямой эфир. И <chuckles> это ещё более стрессово, потому что там тоже стоит прожектор, который прям в глаза светит. И я ещё часто, ну, вот думаю о том, где мне остановиться-то в итоге, сделать эту позу. То есть ты же не можешь вниз смотреть, а я, ну, как бы примерно тока понимаю, где эта там точка остановки. И по итогу, вот бывает так, что в глаза слепят, ты пытаешься в эту камеру смотреть, пытаешься там какие-то позы сделать, потом воз ну, разворачиваешься и идёшь. То есть прожекторы очень сильно ещё могут мешать на самом деле.
Та. Ну, надо думать, да. Ага. Так. Мгм. Ну да. И всё-таки к как странно, да? Вот в у многих, э, людей, которые сталкиваются вот по работе, или какой-то ситуации жизненной с тем, что им придётся вот выйти на публику, что-то такое, значит, делать, э, психует и мандражирует, извини за это слово, перед началом, а потом как-то раз, бац и успокаивается. А у тебя наоборот. Это ведь сложне сло сложнее, наверное, тебе приходится справляться со всем этим в процессе действия, в процессе движения.
Мгм. Да-да-да. Мгм. Но это тока в этой ситуации. Мгм. Но это тока тока тока здесь, тока в этой ситуации, и как бы я сейчас уже этим не занимаюсь, поэтому уже нет, естественно, такого опыта. Да, но в целом не-не-не, и в целом вот, э, собственно, это только вот в процессе происходит, и то на 20-30 секунд, поэтому, э, итс окей, как говорится. <chuckles>
А ты уже не ходишь по подиуму, да? Мгм.

А, секунд 20-30, в зависимости от походки, может быть, дольше, если это платья какие-нибудь свадебные, которые длинные такие, нужно ещё их очень незаметно держать руками спереди, лучше вообще не держать, а, потому что можно запнуться, да, о подол, И, э, в общем-то, тоже нужно аккуратно очень идти. Там может доходить до минуты практически, потому что очень долго идёт модель, и вот она идёт, идёт, идёт, идёт, там платье такое здоровое. Вот.
Так. Так. М. На каблуках еще платья надо тащить, ты как-то поддержишь, чтобы было незаметно. А лучше вообще не поддерживать. А а сейчас я упаду. Так, не забывай смотреть в пространство. Как ты справлялась со всем этим?
Мгм. Мгм. <laughs> Да, что-то вроде того. Ну, как-то приходилось, слушай, ну, платье я редко показывала, потому что там, а, обычно, ну, конкретно в Азии, особый типаж, э, выбирают, а, именно лица там, фигуры. И, э, я там не совсем подходила к этому. Я больше про, м, другой стиль, в общем, более такой ф как-то фешенебельный, более такой необычный, вот, может быть, классический какой-нибудь, что-то такое, вот.
Так. Мгм. Мгм. Космополитический такой, да? Международный.
Ну да, да, да, что-то вроде того. Ну, и в целом, в общем-то, эти 20-30 секунд, а, на соло проходку, потом вы все вместе выходите, в такую, знаешь, как змейку, все вместе проходите.
Простите, не не не мы выходим, а вы нас не пустят.
<chuckles> Я, да, мы мы модели, я имею в виду, выходим в такую все вместе, в змейку в такую, а, друг за дружкой, в общем, идём буквально змейкой, то есть одна за одной. Это как, а, а, ну, в общем, вместе выходим и потом, а, вроде как, ну, зависит тоже от, а, структуры показа и бывает так, что в либо уходим просто, и потом выходит дизайнер и всем говорит: здравствуйте, там, да, я такой, такой-то. Либо он выходит с нами, и мы все вместе стоим. То есть, мы за ним стоим, в такую линию встаём, а, либо, а и он перед нами, либо вот, как я сказала, мы просто проходимся уходим, а он там остаётся. Вот как-то так.
Мгм. Понятно. Ага.